Hmm, eto ayos lang din naman. Eto kanina nga nag, ah, ba-browse-browse ako sa ano, <gasps> sa cellphone ko, sa ano, sa Facebook. 'Tsaka alam mo, 'pag minsan, eh, nakakatamad din mag-Facebook, eh, nagyu Youtube naman ako, nanonood ako ng mga video, mga vlogs o kaya kung ano-ano. Ikaw ba?
Kayo ba? Oo. Oo. Hmm. Oo nga 'no. Eh, yun nga. Ah, ano, nanood ako na kanina ng ano, ng mga videos lang sa Youtube din. Kasi may gusto akong bagong matutunan na recipe sa pagkain, eh.
Hmm. Hmm. Ako nga kanina meron akong napanood na video sa Facebook, yung nagba-viral ngayon na moto vlogger na babae.
Oo. Oo nga, o nga, nakita ko yun.
Di ba parang nagkaro'n ng issue na may in-upload siyang video niya na parang road rage ba yun? Hanggang sa pinata pinapatawag na siya ng LTO ngayon. Parang gusto yatang i-revoke na yung ano, kasi nga dun sa inasal niya 'di ba, parang gano'n. Ayan ta pa parang nalibang ako, nasobrahan ako. Minsan nakalimutan ko na nakalimutan ko na yung may ginagawa pala ako. <chuckles> Hmm.
Nakita ko din yun. Oo. Tama, tama. Hmm, o nga, eh. Tama, tama. Tama. Oo nga 'no. Hindi mo na, di mo na namala namalayan na isang oras ka na palang nakababad sa ano, Facebook.
Oo, tapos, eh, tapos, eh, pinagagalitan na ako ng misis ko kasi parang na-focus na ako sa na-focus na ako sa pagse-cellphone, ayan. Kaya ikaw ba, sa palagay mo, paano nakakaapekto yung gadget sa relasyon natin sa mga tao? Kagaya sa akin, eh, 'di ba sabi ko nga sa'yo, nasobrahan ako sa pag, ah, se-cellphone kanina, pinapagalitan ako ng misis ko. Feeling ko siguro dahil nawawalan, nawalan ako ng disiplina sa oras. Hindi ko nakokontrol yung sarili ko dahil minsan nalilibang ako sa ginagawa ko, sa pinanonood ko. Nakakalimutan ko yung oras na meron pala akong kailangan gawin, ganyan. Magluluto pala dapat ako pero dahil naglo nanood ako, ayan, hmm. ikaw ba, sa tingin mo?
Oo. Tama, tama. Tama, tama. Tama, sang-ayon ako diyan, ako din. Tama, tama. Oo. Ah, para sa'kin naman, sa ano, sa positibong epekto ng ano, ng gadgets. Eh, siyempre pinapadali nito ang ating komunikasyon, 'di ba?
Hmm.